Да, ты знаешь, ещё, кстати, помогает вот, ну, как такой тоже способ, да. То есть не просто, да, какую-то критику выдать, да, пусть даже это экологичная форма будет, а предложить, ну вот решение, да. Вот что-то там, ну
Вот что ты имеешь в виду, например?
Ну, вот т ту, э, тоже надо конкретную ситуацию какую-то брать. Ну вот, э, э, не знаю, с бойфрендом, ну, я
С ресницами с теми же.
Мгм. С ресницами, да. Ну вот ты говоришь: "Мне вот так не нравится, давайте вот мы тут вот заполним, да, вы это можете там сделать? Э, тут можете изгиб мне подправить?" То есть, э, вот что конкретно хочется поменять. То есть, э, не в целом, да, вот: "Мастер, у вас руки не из того места растут". А вот: "Я хо чуть посильнее, вот тут, да, вот, например, чтоб был загиб".
Ага. <laughs> Я поняла, я поняла.
М, вот. Кон конкретику.
М-да, и точно так же и с джинсами. "У вас руки растут не из того места. Если б я такое вышила в школе на уроках труда, меня бы выгнали из школы".
<chuckles> Ой, слушай, понимаю тя прекрасно. Знаешь, когда есть, м, представление, как должно быть сделано красиво. Когда сам сам ещё привык, знаешь, возможно, делать, э, всё там по высшему разряду, да. То как-то и от других вроде ожидаешь, что они вот, ну, как-то и без слов, да, вроде должны, э, делать так, как тебе нравится. Но вот, к сожалению, это не всегда получается. Понимаю тебя прекрасно.
О прекрасном. М-да м-да. К сожалению, это не так. Я поняла. Да, спасибо тебе, что выслушала. Я поняла, что нужно очень вежливо и корректно говорить: "Вот вы знаете, мне кажется, что голубыми нитками было бы красивее. А давайте попробуем голубыми нитками? А не могли бы вы вот всё-таки вот то же самое сделать голубыми нитками, только ещё и заплатку поставить немного другую, а то эта, на мой взгляд, слегка толстовата, да?"
Да.